Hợp lý nha, tại vì cơ bản thì trước giờ mình, ờ, mới qua đây, cho nên thành ra mình cũng chưa có tham gia vào một số hoạt động như bạn nói đâu. Mình cũng chưa có ra ngoài, tại vì gần nhà mình á, gần cái chỗ mình ở thì cũng có một cái công viên đó bạn, <chuckles> cũng rộng nha, cũng lớn đó nha, và mình, à, quan sát thì bình thường mình đi làm á thì mình thấy cũng, ơ, có nhiều, ờ, cô dì, chú bác, hoặc là một số bạn trẻ như mình nè cũng, ơ, hay ra tập, ờ, thể dục buổi sáng lắm, ra chạy bộ quanh công viên như vậy đó. Rồi tối đến thì cũng có một vài hoạt động như là đá cầu nè, hoặc là, ừm, ờm, tập võ nè, hoặc đôi khi là người ta sẽ chơi những trò chơi vòng tròn đó mình thấy rất là vui nha, nhưng mà mình thì mình, à, cũng chưa có hòa nhập được, mình cũng chưa có tham gia được. Cho nên là chắc là sau khi nghe bạn nói xong mình sẽ thử thay đổi xem như thế nào, mình thử tham gia một vài cái hoạt động ở đó xem như thế nào. Sáng mình sẽ cố gắng là dậy sớm hơn xíu ha để có thể chạy bộ đi. À, mình nghĩ cái việc chạy bộ cũng rất là hay chứ vừa khỏe nè, mình vừa có thể bắt chuyện đối với được một vài người mới ở đó nữa, đúng hông? Một vài người có cùng cái cái cái sở thích giống như mình là chạy bộ nè, thì mình cũng dễ dàng mình hòa nhập hơn nè, và buổi tối nếu mình về sớm á thì mình cũng, ơ, tham gia một vài cái trò chơi ở đó, mình nghĩ ở đó thì hiện đa số là những người lạ gặp nhau rồi người ta cùng chơi trò chơi vòng tròn với nhau thôi, chứ cũng không phải là, à, à, khó tiếp cận đâu ha? Chắc có lẽ mình sẽ thử nghe bạn và thử sử dụng cách đó xem như thế nào ha.
Ừm. Ừm. Đấy. Ừm. Đấy, bạn cũng thử tham gia. Ừm. Đúng rồi. Đúng. Ừm, ừm, ở đây cũng là một cái cách tiếp cận, à, khá là dễ dàng này, hoặc là đơn giản chỉ là bạn có thể là thử là những cái lúc mà bạn, à, đi chợ thôi chẳng hạn, thì bạn có thể là cùng đi với lại hàng xóm xung quanh này, nó cũng là cái cơ hội để mà bạn có thể là bắt chuyện hay là hỏi thăm nữa. Đấy, có rất là nhiều các cái hoạt động chung để mà bạn có thể là, à, thử để mà cùng tham gia, nó cũng khá là đơn giản thôi, đúng không? Mà bây giờ nếu như mà bạn mới đến cái phòng trọ mới mà mà tự dưng lại đi sai đi gõ cửa, hay là đi làm quen này thì kể ra thì nó cũng hơi ngại, đúng không bạn? Đó, thì cũng đó, ừ, mà trừ khi là bạn có thể là sang, ví dụ như là, à, thiếu cái gì đó, hay là hỏi thăm cái gì đó thôi ấy thì có thể là sang, hoặc là, à, bạn có thể là sang để mà, ừm, nhờ vả, hoặc là, à, đơn giản như là, à, hỏi xem là cái chỗ, ơ, ờ, đề vứt rác, hay là cái chỗ, ơ, đơn giản là cái chỗ đi bơm nước chẳng hạn thôi, đúng không? Đấy, nếu như mà có chẳng hạn. Ừm. Hoặc là, à
Ừm. Ừm. Hợp lí nha! <chuckles> Hơi ngại đó. Rất là ngại luôn á. <laughs> Ừm. À, đúng rồi ha. Đúng rồi nè. Ừm, chắc là, ừm, chắc là mình sẽ học theo bạn đi, mình mà thử đi ha. Nhiều khi mình giả vờ đi, giả vờ là mình thiếu cái chén cái đũa nè, hoặc là đôi khi mình giả vờ mình thiếu con dao nè, để mình qua mình lấy cái lý do đó mình bắt chuyện với người ta, đúng hông? Ờ, rất là hay nha, cái cái mẹo này cực kì hay đó, và đôi khi như bạn nói hoặc là cũng có thể hỏi cái chỗ vứt rác nè, tại vì nhiều khi mình người mới thì người ta cũng sẽ rất là, à, hoan hỉ trong cái vấn đề mà giúp đỡ mình, đúng hông? Mình cố gắng mình kiếm một vài lý do, tuy là cái lý do đó là mình đã biết rồi, đúng hông? Và mình cũng hông có cần đâu, nhưng mà chủ yếu là để bắt chuyện với người ta ha. Rất là hay nha! Vậy thì mình sẽ thử cái mẹo đó của bạn xem như thế nào, xem nó có hiệu quả trong cái việc mình, ờ, kết bạn hơn được nhiều, ồ, ờ, người trong cái dãy phòng trọ của mình không ha.
À. Ừm. <laughs> Đúng rồi. <chuckles> Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm. Ừm.